Vem cá, como você equilibra o "eu pessoal" e o "eu profissional"?
Então, assim, é um pouco complicado, porque conflita muito nas minhas relações, assim, pessoais, né, fora da da esfera profissional.
Hã. Sim. Uhum. Olha.
Hum, uhum, eu trabalho com sim
Nossa, você Hã, pode pode falar.
Eu trabalho eu faço psicanálise, eu sou psicoterapeuta...
Ah, legal!
e aham que que acontece assim
Nossa!
por ter né, é como ser um personal trainer gordo. <laughs>
<laughs> Não
É como quem é testemunha de Jeová ou evangélico que não pode gritar e brigar com ninguém, porque diz: "Ah, você não é crente?". <laughs>
Hã. <laughs> É, você tem que entender o lado da pessoa, né, também aí.
O lado humano, né. <laughs>
Sim, com certeza, nossa, e é é m deve ser muito difícil trabalhar nessa área, né, tanto histórias que você tem que, eh, tentar entender o lado da pessoa, às vezes você nem concorda, né, com com
Então! Não, muitas vezes, na verdade, a ge a maioria das vezes a gente não concorda. <laughs>
Nossa! <chuckles>
Então, é assim, a questão não é é, a gente usa sempre um um parâmetro, uma coisa assim, eh, você faz a escuta ativa, né, tipo você: "Uhum", demonstra que você tá escutando a pessoa justamente que é o modo da pessoa entender que não tá entrando na orelha, saindo pela outra. Porém, a gente tem que exercitar muito, mas sempre e é o que ensinam a gente durante todos os anos de curso, que é escutar sem julgar.
Aí Hum. Sim. Hum. Hum, esse é o problema, nossa, e e tem outro outro problema difícil eu acho também que, bom, pensando agora, né, e você não pode simplesmente contar pra outras pessoas o que você ouviu de um paciente, né, ou, eh, né, abrir assim a a vida dele, então isso deve ser um pouco difícil também, não? Como ser humano. <chuckles>
E aí é i <chuckles> é tão difícil. <chuckles> Não, de jeito nenhum. Olha, assim, eu, por exemplo, eu não conto, e eu não dou nomes aos bois nunca, né, em nenhuma situação, nem em casa com a minha família. Porém, com a minha família, às vezes eu eu conto algumas coisas que acontecem, mas sem dizer o nome da pessoa, né?
Sim. Sim, com certeza, sem explanar, né?
Teria alguma coisa que dê, né, pra entender o por assim, o que pelo pro pela problemática, se eu contar, dá para entender quem é, aí eu também já não falo. Eh, isso é questão de respeito também, né, assim, eu acho que é uma quebra de confiança, de valor, eh, de valores mesmo humanos meus que é é muito grande, eh, pra mim, é como eu vejo como uma traição.
Uhum. Nossa. Sim. Uhum. Sim. Sim, com certeza, porque a pessoa tá tendo plena confiança em você, né ali no caso.
É, né, a pessoa tá ali de Não, não, de jeito nenhum, de coração aberto. Eu chega e sem contar que tem uma questão também da privacidade, porque assim, por exemplo, o todo mundo que eu atendo tem eles eles assinam e eu assino também um protocolo de privacidade em que eu me comprometo a não falar nada, ao menos que a Justiça pergunte a minha opinião, sabe. S exatamente.
Hum. Uhum. Hum, é o único jeito, assim, de liberar realmente o caso de um paciente e tudo mais, né.
E não posso, se não eles podem também me processar s e eu também não posso, por exemplo, mesmo se fosse uma questão de justiça, né. Ah, no tri é uma questão de um um julgamento, de um tribunal ou a ou qualquer outra coisa desse tipo, eu não sou obrigada a-a criar provas contra o meu paciente.
Sim. Sim. Olha, então você pode escolher ficar quieta em certa situação, né. Tem essa liberdade, talvez.
Uhum. Ou falar só o que que eu acho que posso falar, que não vai agravar a situação dele, sabe, que el não vai, entre aspas, nem feder nem cheirar, né. <chuckles>
Hum. <laughs> Sim, é uma é uma tarefa, assim, muito difícil, né. A responsabilidade é muito grande, porque primeiro que você trata da mente de uma pessoa, né. E a mente é a vida dela, né. Tecnicamente, assim, é a
Isso isso. É assim, quando quando a gente trabalha com as fraquezas, né, das pessoas, e isso serve também pra minha terapeuta, porque eu tenho a minha. Coitada. <laughs>
Uhum. <laughs> Aham. Ai, ai.
Hum, então, quando a gente trabalha com conhecer as fraquezas de qualquer coisa, né. Até a questão, por exemplo, de de trabalho, de empresa. Se você sabe a fraqueza de uma empresa, é claro que você vai atingir ela ali. Então, vai usar aquilo pra manipular o mercado a seu favor ou contra a outra empresa. Então, né, quando você trabalha com a a fraqueza das pessoas, você conhecendo a fraqueza das pessoas, você tem um poder de de manipulação, um risco de manipulação muito grande.
Sim. Sim, com certeza. Uhum. Hum, tem mesmo. Eh, você tem a os n não diria segredos, né, mas os pensamentos internos da cabeça de alguém, né, ali na na sua mão, <laughs> né, anotados até, né, de certa maneira pra você tratar e tudo mais. Hã.
Uhum. É, sim. <laughs> Uhum. Sabe, é isso, é como você m eu digo, assim, um exemplo bem banal, né. Ah, você atende uma tera uma tem uma paciente mulher que você sabe que tem problema de autoestima e tá querendo separar, porque o marido não elogia ela. Se você na posição, né, de homem e que você acha que poderia ter o mínimo de interesse seu com aquela pessoa, começa a usar fazer elogio. "Mas que é isso? Não. O problema não é você", sabe, já começa a usar aquela fraqueza da pessoa pra pra manipular a situação, é é difícil, sabe. Eh, hum, por isso que a gente não não tem que emitir nenhuma opinião.
Hum. Sim, sim. É, nossa! Que tarefa.
Pra não ter esse risco. É. Então, assim
Nossa, é uma tarefa muito pesada. <chuckles> E
Hã. É é sempre anular o seu eu pessoal e manter o profissional no trabalho, assim.
Hum. Assim, mas constantemente você se percebe ou se pega assim na rua, alguém contando uma história pra você e você tratando ela assim, no meio da rua, assim, como terapeuta? Ou não?
Até dentro do carro, por exemplo.
<laughs> Você nem
<laughs> Acontece na fila do pão, porque onde eu compro o pão <laughs> É, é um bairro assim onde eu tenho muito paciente, sabe. E aí o que que acontece? Às vezes, eu tô ali de manhã, vou comprar um pão, tomar um café e aí eu encontro a pessoa. "Poxa, você não sabe ah, estou precisando conversar com você. Quanto é que quando é que você tem um horário, porque você não sabe que meu filho foi embora ou quer separar da mulher ou isso aquil". Aí começa a ali, na fila do pão.
Hã. Hã, hã. Aham. Hum. Nossa. Já começa logo cedo já o tratamento <laughs> Ma eh, tem que falar que n nu não é de graça também, né? <laughs>
Pra Uhum. Aí que que acontece, né? Não, mas, às vezes, nem se me pagasse ali naquele momento eu ia querer porque não q ali, quem tá ali, é o meu eu pessoal. <laughs>
Hã. Sim, com certeza. Esse que é o problema, né. Muitas pessoas confundem, eh, você, às vezes, um paciente acha você no meio da rua ou um em outro lugar, né, e começa a contar da vida e você fala assim, né: "Eu não tô no meu no meu escritório, né, pra tratar“. É. Eu não tô na minha
E Uhum. A minha veste, né. Parece que, às vezes, eu uso isso, né. Esse equi esse equilíbrio, essa falta de equilíbrio, no caso, é é pra me liberar também de certas situações. Eh, por exemplo, tem gente que não é meu paciente, por exemplo, e conhece, é amigo de um paciente, porque, assim, no final das contas, assim, quando você vive b bastante tempo no mesmo lugar, um pouco as pessoas, a gente conhece, né. No dia a dia, assim, nos mesmos horários, que você sair. Nos mesmos horários. Então, às vezes, por exemplo, já aconteceu que o filho da minha vizinha, eh, ele deve ter uns 10, 15 anos mais novo do que eu. "Ah, mas" eh, a gente sain eu saindo com o cachorro pra fazer o cachorro fazer cocô, né?
Hã. Aham. Uhum. Sim. Hum. <laughs> Nossa.
Ele me parou era 7h. Um frio, uma neblina, tudo um pouco escuro ainda. Eu ali de pijama, com um capotão por cima, de pantufa na rua e ele disse assim: "Ah, mas eu tô precisando conversar com você e tal eh aí começou já a falar aqueles assuntos de manhã cedo. A eu disse: "Oh Marco", o nome dele, eu disse: "Marco, pelo amor de Deus, essa hora não". <chuckles>
Aham. Nossa. Ai. <laughs> "Eu não tô no meu escritório. Não comecei ainda. Calma. Ainda". <chuckles>
Não é nem meu paciente ainda, sabe. Eu disse: "Olha, faça o seguinte, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Daqui a 15 minutos eu não vou nem lembrar que eu te que a gente se encontrou aqui fora. Então, faz o seguinte: você tem meu número, me liga e depois a gente combina". <laughs>
Aham. Hum. Ai. Não, tá certo, tá certo. Mas, você acha que de alguma maneira, u uma pessoa ou talvez até no seu escritório, eh, ou fora dele, já já passou um pouco da da fronteira assim do lado, hã bom, você viu que a pessoa estava com problemas maiores e você tentou re falar de uma maneira, "Ent ah, eu num bom, essa coisa já é além de mim", né. Você já tentou a passar essa pessoa, talvez, né, digamos, assim. Que tinha um problema maior, né, que, às vezes, não é né, precisa já pra um psiquiatra ou algo do tipo, não?
Uhum. Uhum. Sim. Olha... Exatamente. Tem gente que eu acho que esse é o grande, sabe, limite da gente separar mesmo o nosso eu, o nosso ego de até onde a gente pode ir como profissional.
Uhum. Sim.
Então, eu acho que tudo também, eh eh, assim, a parte assim, a questão de ética é a que é é é também a questão do valor próprio, sabe do do dos seus valores, então pessoais. O que que acontece? Eh, já aconteceram casos que, por exemplo, somente uma conversada, né, e alguns exercícios ou algum teste, eh, com as pessoas, n não bastava que quem tá em uma certa situação, por exemplo, de depressão um pouco mais profunda, que tem tendência ao suicídio, por exemplo, tem que ir num psiquiatra.
Sim, sim. Uhum. Sim. Sim.
Então, eh, ne nessa hora, sim, a gente tem que dar um passo pra trás com o ego. E com certeza para o bem da da do outro, né, tem que passar pra frente.
Uhum. Sim, com certeza, né? E ainda mais como
Na minha questão uhum.
Hã. Não, ainda mais como, o seu papel, né, principal de de fazer isso, né, você precisa. Exatamente.
Ah. Ah. É muita responsabilidade, sabe, é jogar demais com a saúde mental das pessoas e as pessoas, quando não estão bem, <chuckles> fazem de tudo, né, a gente não pode subestimar.
Exatamente, exatamente, e e também hã.
Uhum, assim na questão, né, pessoal minha, na minha casa, mas quantas a alias, acontece sempre que a gente discute, por exemplo, com o meu companheiro, eh, quando a gente discute e que eu levanto um pouco a voz, ou que eu digo assim: "Ah, não tô nem aí, por mim pode morrer todo mundo, eu tô o problema de todo mundo é urgente, eu tô de saco cheio", né, de falando assim. E olha pra minha cara e diz: "Ah, mas você, que falta de equilíbrio, né, você que é a psicanalista?". Você qual que é né, gente, "ah, você respondeu o fulano no almoço de família com a grosseria". <chuckles> "Bonito pra você, né, que é psicanalista". Você tá bom, eu não tô santo, não. <chuckles>
Hã. Uhum. <laughs> Aham. Ai. Aham. Hum. Nossa. Você tocou num Com certeza. <chuckles> Não, <chuckles> não, você tocou num assunto legal, muitas pessoas não não conseguem enxergar você, pode ser até um familiar que às vezes, eh, sabe que você é terapeuta e tudo mais, não enxerga você como um ser humano, mas sim como uma pessoa, né, pra você solucionar certo tipo. <chuckles> E que na verdade não, né, você é um ser humano também, né, que tá ali tentando ajudar uma pessoa, né, e muitas pessoas bom. Num
Como o "Muro das Lamentações" em Israel, sabe, <chuckles> em Jerusalém. Exatamente. Assim, aconteceu u uma vez, por exemplo, a gente estava no almoço de família e eu moro na Itália. As famílias italianas são assim, se você não dá o o limite a eles o bom é que eles são acostumados a respostas diretas, porque eles são assim. Então isso também é, isso um pouquinho te liberta, sabe, porque no Brasil a gente tem que ter mais tato, porque todo mundo se ofende com qualquer coisa, né? Então, eh, o que que acontece é, exatamente, traumatiza logo. Aí o que que acontece, eu fui no almoço e aí é um período que eu estava tipo de dieta e aqui, assim, tudo regado de óleo, regado a muito óleo, muito carboidrato, né. Eles têm muito essa coisa de "ah, você que que você vem? Né, porque você não tá comendo, igual, que graça tem não comer?".
Hum. Aham. Hã. Sim, sim, sim. Sim, sim, tem a diferença cultural. Né? Ai. Aham. Sim, sim. Hum, acham um desrespeito, de certa maneira, também não não ver você você, eh, aproveitando ali da comida que eles estão te propondo, né?
Isso. Eles não se dão paz enquanto não vê você ali, sabe, hum, jogado com a barriga inchada, passando mal, dizendo: "Ai, tô cheio". Eles adoram dizer "eu tô cheio". <chuckles>
Hã. <chuckles> Aham. Nossa. <chuckles> Não usa nem o o "satisfeito"? "Tô satisfeito". Usa "tô ch tô cheio". <chuckles>
Não, muito fe aham. Sim. E aham. <laughs> Não acaba começa às 15:00 e termina à às 16:30, tranquilamente. Hum, e aí o que que acontece, né? Eh, cheguei nesse almoço e aí comi, mas, assim, muito ma mas assim muito pouco mesmo de cada coisa, já pra não escutar nada, né? Que eu não podia nem comer aquilo. Então aí chegou um parente, né, que devia pesar uns seus 150 quilos, pega e me diz assim: "Ah, mas você quer desaparecer, né? Eh, vai comer o quê? Isso daí é comida de passarinho, você é com", mas é uma piada assim
Nossa, é realmente cul cultural, né? Nossa, nossa. E Hã. Uhum. Sim, sim. Nossa, hã. <gasps> Aham. Nossa.
e aí eu disse: "Flávio", eu disse: "O Flávio"
Hum.
"Você eh, isso é engraçado, né, você tá aí na fila de espera pra fazer um trans um transplante de rim", é verdade, mas é verdade.
Nossa, hã, hã.
Isso é porque não é que eu disse: "grátis", foi toda vez uma alfinetada, né, então chegou um dia que já deu e disse: "Flávio, você tá esperando na fi na tá na fila de de espera pra um transplante de rim".
Sim, sim. Uhum.
"Sabe? Tá pesando 130, 150 quilos, deve tá com o colesterol estourando, já colocou uma ponte de safena no coração, as pernas estão explodindo de de varizes, porque a circulação já não tá aguentando mais, o joelho, já fez prótese no joelho se", "pelo o amor de Deus, né. E eu que sou a errada? E eu que não sou a saudável? Porque eu tô regulando a minha alimentação". Eu disse: "Pelo amor de Deus, né?", mas gente, vive e me deixe viver, né? Se eu tivesse falando com uma pessoa saudável e atlética, eu ia dizer: "Sim, é verdade, você deve ter até razão". Mas aí, hum, sabe, foi um drama, eu disse: "Meu Deus, como é que você tem autocontrole bonito para o seu currículo, para a sua fama, né, pra sua <chuckles> uma resposta de" é uma não, é delírio, mas é isso, né, ge
Nossa. Hum. Nossa. <laughs> Então. Sim. Sim, com certeza. Aham. <laughs> Sim, com certeza. Ai ai. Não. Com certeza, olha, gostei muito de de de falar com você e entender também esse lado pessoal das pessoas que, realmente, muitas pessoas tem que entender, né, o seu lado de terapeuta também, mas muito obrigado pela conversa, viu?
Tem que se preservar. <laughs> Obrigada, foi um prazer, <chuckles> até mais.
Eu que agradeço, até mais.